أوكي.
أ وبعد الجيش كان معايا مبلغ كده وما لقيتش شُغل بسرعة بعد ال بعد التخرّج وبعد الجيش، ف فاد خَدت فترة أصرف من جيبي بس ما باعملش أي حاجة، لحد ما رجعت صفر.
ياه! طَب و طَب والفترة دي كانت يعني مصاريف إيه بالضبط، كانت هي أنت بس عمّال تصرف خروجات والّا كانت حاجات أساسية؟
ما سا وقتها كنت مُكتئب، وربنا ما ي يا عيني في م في مرّة كده هابقى احكي لِك على الحياة الحياة بعد الجيش كانت عاملة إزاي معايا، لكن كانت صعبة جدًا كنت مُكتئب فكنت بالِف، أنا أساسًا من مدينة ساحلية وكنت باروح القاهرة شوية، وبالِف الصعيد شوية، وباروح لواحد صحبي اقعد بقى هنا كام يوم لحد ما ل يُعتبر الفلوس خلصت معايا، كان فاضل مبلغ بسيط جدًا آه ي آه لحد ما في مرّة يعني بدأت افوق وبدأت اقول لا أنا لازم اشتغل. أنا وقتها كنت متضايق فكنت لإن المدينة اللي أنا فيها ما كانش فيها شُغل وكنت لازم اخرج برّه، فقُلت هاشتغل أي حاجة في المدينة لحد اللي أنا فيها لحد ما اشوف فرصة برّه كويسة، سواء مثلًا في القاهرة بما إنّها يعني العاصمة وفيها شُغل كتير، أو برّه مصر يعني، فبدأت ادوّر على شُغل، و وأنا وأنا ص وأنا في صفر وأنا صفر آآ برغم إن أنا من النوع اللي أنا باحب دايمًا آآ اعمل حساب الفترة دي، يعني اعمل حسابي إن أنا اكون راكن مثلًا، مثلًا سبيكة دهب، اعمل حساب إنّي أكون راكن مثلًا عُملة كده على جنب لو اتج حد يكون مدّيها لي أخلّيها على جنب.
أها. أوكي. ماشي. كويس. آه. يعني أنت أصلًا شخص مُنظّم وبتحب إن أنت تكون آه تكون عندك كل حاجة مترتبة لكن الفترة دي كانت صعبة يمكن عليك واضطريت إن أنت تدوّر على شُغل تاني.
جدًا هيبان آه. بالضبط بس أ عايز اقول لِك في مجرّد ما بدأت افوق وبدأت الاقي شُغل، أول ما لقيت شُغل كنت بارتّب الدولاب بتاعي. لقيت فيه 10000 جنيه الكلام ده من 5 سنين <giggles> أنا بجد أنا كنت ناسيهم أنا حاططهم من قبل الجيش.
اهم. ياه! <laughs> ده ده حلو أوي ده، ده أنت ترتّب الدولاب كل يوم بقى. <laughs> آه. طَب على فكرة كويس إن أنت كنت ناسيهم عشان أنت تقريبًا ل لو ما كنتش ناسيهم كنت هتصرفهم. <laughs>
أنا حاططهم من قبل الجيش في ال اللي هو افتكرتهم آه ك كنت هاصرفهم فهو ده اللي حصل فعلًا لإن ف فأنا برغم التَحوّل إن أنا بقيت صفر وبدأت اخُد من أبويا تاني على وعلى يعني على شكل الإستلاف معلش ادّيني 1000 ادّيني 1000 اديني م كذا، وكده كده يعني أنا بو بيني وبين والدي أي حسابات بيننا بنرجّعها تاني لبعض يعني.
اهم. آه، أوكي.
آآ فلقيت ال10000 دُول كده حسّيتهم إيه ده هُم كانوا فين؟
عم عملت بيهم إيه بقى، عملت بيهم إيه؟
آآ كنت لسه بادئ اشتغل، آآ جددت جو جددت البطاقة وج ساعتها عملت جواز السفر وعملت كارنيه النقابة و وجِبت كام طقم حلو بال10000 بس كانت بداية لimage أنا عايز اجهز لها، إن أنا أطلّع جواز السفر عشان أبقى جاهز إن أنا أضبّط الحاجات اللي ناقصة عندي، إن أنا أرتّب الحاجات دي كلّها.
اهم. آه.

لحد ما يطلع لِك حساب بنكي ويطلع لِك إقامة وتبدأي تمسكي فلوس العُملة بتاعة البلد اللي أنتِ رايحاها رايحه لها، فدي كانت حاجة صعبة بالنسبة لي إن أنا عايز أحوّل عُملة وفي نفس الوقت عايز مب مبلغ كويس وم مش بس كده، أنا عايز أسيب فلوس في مصر كمان، بحيث إن لو أهلي احتاجوا فلوس في مصر، آآ كانت عملية ومش بس كده ده أنا عايز أسيب أكل ف في في الأكل في ال في مصر، بحيث إن لو احتاجوا ما يع ما ما يقعدوا مثلًا س فترة كبيرة من غير إن هم ما يحتاجوش أكل كتير <inhales> ومش بس كده، ده أنا عايز كمان أكل آخدُه معايا لحد أمّا أروح، لحد أمّا
آه. عايز ك كان عندك يعني كذا حاجة أنت عايز توفَّرها وعايز متأكّد إن يبقى معاك مصاريف ليها. طَب أنت إزاي بقى قدرت تعمل ال ال التوازن ده؟
<clears throat> آآ اشتغلت على نَفْسي آخِر 5 شهور قبل السفر، طَحَنت نَفْسي شُغل بحيث إن أنا لو بادخّل X في الشهر، أحاول أدخّل 2 X أو 3 X.
اهم، هو واضح جدًا من كلامك إن أنت إن أنت من هندسة <laughs> ال التفكير المنطقي ده ما فيش غير المهندسين X وY وZ و <chuckles>
علشان أكون جاهز. <laughs> آه، آآ لا هنعمل إيه؟ ما إحنا لا بُصّي، بُصّي، إحنا حياتنا كُلّها في ال في الشُغل قايمة ع قايمة على إيه؟ على حاجة واحدة بس، try and error. فإحنا بنجرّب وبنحاول، بنحاول وبنفشل، بنفشل وبننتج يعني هي بتمشي كده، ما والله مش بتيجي من فراغ يعني.
آه. طَب هل هل أنت مرّة آآ حاولت إن أنت توازن مصاريفك والموضوع فشل؟
م لأ، مش مرّة، أنا في في مرّة اف أنا هاقول لِك، هاقول لِك. أنا في مرّة آآ لأ، الموضوع ما ف ما بيفشلش معايا قد ما بيضرب. فشل دي يعني أنا وقعت، قد هو ساعات بيضرب منّي، يعني باكون عامل إيه؟ يعني مثلًا، مثلًا عندِك مثال، قبل ما سا قبل ما آجي قبل ما أسافر على طول كان فيه فرح أخويا، كنت عامل حسابي إن في الشهر ده هاصرف مثلًا من مبلغ معيّن، لقيت نَفْسي صرفت ضِعفينه.
بعيد بعيد عن مرّة الجيش، <chuckles> بعيدًا عن مرّة الجيش. أوكي. اهم.